जी, यही कह लें देखिए पुराने लोगों का अपना स्वाद है। है ना? अब देखिए आप कई बार लोगों स्वाद नहीं बिगाड़ना पसंद करते। और मैं भी ये सोचता हूँ, देखिए उनका मन है वो सुने, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको खुशी मिल रही है देखिए इस चीज़ से। है ना? देखिए वो कुछ, मेरे से तो नहीं माँग रहे इस बा मामले में, बहुत हद तक। है ना? और यहीं पे कह ली, वो जब कब जब भी कार्य पर होते हैं, वो तब ही रेडियो चलाते हैं, तो इसलिए मैं एक बार को ये सोचूँ देखिए, बिजली की खपत हो रही है, तो बिजली की खपत भी नहीं हो रही। बस उनको सुकून मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है।
क्या बात है? हाँ। जी अ जी। अच्छा। नहीं बहुत खूबसूरत बात है, आज के टाइम पे कौन अ, रेडियो सुनता है और जो लोग सुन रहे हैं, मैं तो खुद सोच रहा था कि मुझे अपने लिए एक रेडियो खरीदना चाहिए। मैं कई बार मुझे, अच्छा लगने लगता है रेडियो। तो अ, उसका अपना एक आनंद होता है ना एक, एक इस तरह का आनंद होता है तो शायद, वो ही आनंद अ, आपके पिताजी को आता हो, अपने ज़माने के गाने, अपने ज़माने का फ़ील लेकर। अपने ज़माने की जो यादें उनकी ताज़ा हो जाती हों, कि आकाशवाणी में जिस तरीके से खबरें सुनाई जाती थीं। <sniffs> तो अ, आपने मतलब अ, आप म्यूजिक से जुड़ी हुई कोई एक और याद आप बता दीजिए, जो आपको बहुत याद आती हो, दोस्तों के साथ हो, या हिम्मत वाला कोई गाना हो जो आप शेयर करना चाहें?
जी। अच्छा, अच्छा। अरे वाह-वाह। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सच। हाँ, हाँ। दी, वैसे मेरे को हिम्मत वाला तो मुझे याद नहीं है। पर एक संगीत है हवन कुंड के नाम से। तो वो संगीत मुझे मतलब हाँ, हाँ, मिल्खा सिंह जी का हाँ वो अ, है ना भाग मिल्खा भाग वो है, जो फिल्म है उसमें। और कह ली मतलब इतना ज़ वो कैसा संगीत है, है ना एक बार को आप मतलब उसकी वीडियो वगैरह भी देखेंगे, तो जैसे उसकी जो पंक्ति है, मतलब बड़ी हँसमुख-सी लगती है, मुझे तो बहुत हद तक। और मतलब जैसे मुझे याद आता है कि ना बचपन में जब हम, अपने भाई-बहनों के साथ नाचते थे, तो आपने जैसे देखा होगा उसमें ना वो ऐसे, वो म मतलब हाथों की है ना ए हाथों की जगह ऐसे होती है, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे। और फिर वो जो हाथों को आगे-पीछे कर दे तो ना, मतलब कई बार बचपन में ना मतलब मज़ाक-मज़ाक में ही है ना, एक-दूसरे कभी चेहरे पर लग जाते थे हाथ। तो मतलब खिलखिला कर हस पढ़ते थे। तो मतलब इससे बहुत सी यादें जुड़ी है और मेरे को वो वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं।
अरे वाह! क्या मिल्खा सिंह का जो गाना है, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ क्योंकि जी। बिल्कुल। <chuckles> हुँ, सही बात है।